أ بس أ مجرّد لوم. <chuckles> طَب يعني أنت شايف مثلًا إن أنت لو لعبت رياضة أو مت اتمشّيت ده ممكن يحسّن من النوم، إن أنت ت تدخّل الرياضة في ال في الدايرة بتاعة يومك، ده ممكن أكيد يحسّن النوم؟
بس اخلّصها، آه، بس خلاص. إمم. إمم، إمم، إمم. آه، أنتِ معاكِ حق فعلًا آآ، على فكرة أنا باعمل كده أوقات فعلًا معيّنة، يعني أي أ أ لسه النهارده، من ضِمنها النهارده، أنا كنت باقول لِك من شوية إن أنا كنت على القهوة آآ، مع أصحابي وكده باشرَب قهوة وأنا اتعمّدت إن أنا أرجَع ماشي، يعني أنا باروح قهوة بعيدة شوية، كافيه بعيد آمم، علشان أرجَع مشْي، يعني أنا بارُوح راكب بس بارجَع مشْي. فباخُدها ف آه، آه، شيء من الرياضة الب المشْي السريع.
كويس. اهم. أيوه. اهم. أها. طَب ده حلو. صح، صح.
إن أنا أمارس شوية مشْي سريع، بحيث إنه أنا آآ لمّا ييجي وقت النوم أو شوية كده، أنام، يعني وقت بالليل أنام، أقدَر أنام، يبقى آه، أ و وأنام نوم عميق مش اللي هو النوم المتقطّع بقى، أنا أبقى محتاج أنام.
م صح. اهم. اهم.
فهي فعلًا بتفرِق ولكن هو أنا عندي مشكلة، بُصّي، أنا صريح مع أنا أنا صريح مع نفْسي جدًا، أ يعني أنا عَندي مشكلة في الإلتزام.
أ أ أ أ أ آه، هي دي المشكلة، أ الإنضباط.
آه، أنا عَندي مشكلة الإنضباط أو الإلتزام مع ما باكمّلش يع
أيوه، آه، ما عشان أنت كنت مُنضبِط ب فأنت قُلت، لأ، خلاص بلاها الإنضباط بقى، نرجَع بقى، شكرًا، آه، خلاص. <giggles>
خلاص زهقت بقى، بازهَق بسرعة، والله، فهي دي المشكلة.
ما هو أنت ممكن أ تختار يوم وتقرّر إن أنت تهلِك نفْسك اليوم كلّه وما تنامش خالص، وبمجرّد ما هتروّح هتنام فورًا.
إمم.

آه، آه احكِ لي. اهم.
امبارح والله، أنا أنا عندي تدريب في ال في الشغل ل لمهارة جديدة أو حاجة، فإحنا ب قاعدين بقى بناخد في مُحاضر بيشرح والكلام ده، فهو مصحيني من النوم مرتين، وفي إيدي القهوة، آه والله، مصحيني و مش امبارح بس، وأول مبارح، باقول هو آخر ما زهق فيا قال لي: "بالله عليك يا خالد، آآ نام كويس يعني، تعالَ بكرا نايم، تعالَ نا يعني نايم كويس عشان ما تجيش تنام هنا، يعني <laughs> أنا بجد والله، ده حصل فعلًا، آه، يعني كفاية هو ذوق م ذوق معايا، فاهمة، اللي هو كل شوية بيصحيني وبيصحينا وإحنا ف يعني، آه.
أيوه. اهم. آه. <laughs> أها. اهم. اهم. اهم <laughs> كفاية آه، كفاية آه، آه. اهم. أ كتر خيره برضه، أيوه. لأ يعني، طيب يعني أنت ب بالتجارب دي، أنت شايف إن أنت ممكن يعني لو حد بيعاني نفس المعاناة بتاعتك، ممكن تقول له إيه عشان ما يعانيش أو ما يكملش في نفس ال المعاناة دي؟ ممكن تنصحه بإيه مثلًا؟
آه. طب شوفي، أنا هاقول لِك على حاجة، أنا عارف إن أنا باعمل ال ال ال الوضع اللي أنا فيه ده غلط، وحاجة مش حلوة حتى للصحة، فطبعًا لا، هاقول له إنه آآ النوم ك النوم بدري ده شيء كويس جدًا، مش بس علشان إنك تقدر تقوم، ده علشان صحتك، علشان حتى ال ال آآ، ال ال الجهاز المناعة عندك، علشان آآ يعني مش عاوز أدخل في كلام علمي، ولكن في خلايا كتيرة بتتعالج أو بت بيتم إنتاجها في الجسم في فترة النوم، النوم جدًا جدًا مهم يعني، فبالتالي لا، ف طيب
اهم. أيوه. أيوه. اهم. صح. إمم. اهم. صح. صح، أنا معاك جدًا، والحقيقة أنا استمتعت جدًا بالكلام معاك، إن شاء الله نتقابل مرة تانية يعني أكيد، وت يكون النوم اتضبط، ده أهم حاجة أكيد. <laughs>
إن شاء الله. آه، إن شاء الله. أ ألحق أروح أنا بقى قبل ما أنام منِك في المقابلة، <laughs> ماشي، أنا باشكرِك، شكرًا جزيلًا.
بالضبط أيوه. <laughs> ماشي أوكي شكرًا.

لأ، هو م يمكن لمّا باصحى من النوم آه، في روتين معيّن بعد الصحيان من النوم، م يعني هاقول لِك الروتين، أنا باصحى من النوم يعني باحاول أصحى مثلًا يمكن قبل ربع ساعة من يعني قبل من ربع ساعة لنص ساعة كده قبل ما أمشي بحيث إن أنا إيه، هاقوم هاغسل سناني مثلًا، آخد دُش مثلًا، آآ هاخد شنطتي وأكون لابس م يعني بالبس وآخد شنطتي وأروح على الشغل على طول آآ، ي آه، فده ده روتيني وطَب ليه روتين ليه، أنا عامِله هتسأليني مثلًا لو لو حابة طبعًا، ليه عامل روتين ال الصبح مثلًا، آه، لأنه آآ، م يعني محتاج يعني أنا مربوط بميعاد عمل، فبالتالي أنا لازم أخرج من البيت في وقت معيّن، فأنا محتاج إن أنا أنام، محتاج كل دقيقة أنامها، فأنا عامِل حساب كل ال يعني داخلِة الحمام ديّة مثلًا آه، 10 دقايق اللبس مثلًا آآ من دقيقتين ل3 كد دقيقتين، مش أكتر يعني.
إيه بقى هو؟ ماشي. اهم. اهم. آه، حلو. أوكي. بعد آه، أيوه، ليه بقى؟ بالضبط. اهم صح. ب ليها وقت، آه. طَب ده ده نظام، يعني اهم.
آه، لأ النظام بس بعد الصحيان قبل النوم ما ولا الهوا، يعني بانام وال
ده آه، ما يعني أنت كده مالكش روتين قبل النوم.
<tsk> لأ روتين عشوائي بقى، روتين عشوائي ما فيش حاجة ثابتة، ما فيش معاد ثابت، آآ، زي إن أنا باقعد مثلًا أتفرج على شوية reels مثلًا كده، آآ اتفرج على فيلم مثلًا آآ، آه، ب بامسك في مراتي مثلًا.
زي إيه يعني مثلًا؟ إمم. آه، لأ أنا معاك، أنا معاك، دي ممكن تخلي الناس كلها تفضل صاحية. <laughs>
حاجة من النوعية دي.
<laughs>
آه.
آه، طيب يعني يعني بتستعمل الموبايل قبل ما تنام.
أ يعني أ آه. آه، ب بالضبط بس ع للأسف أنا عارف إن هي عادة مش كويسة، آآ، وبت يعني من ضمن الأسباب اللي هي الواحد ما بيقدرش يدخل في عمق في النوم بعمق كويس، ولكن عادة للأسف موجودة.
اهم. اهم.
آمم، بس مش عارف أنام، إمم مش عارف إن أنا أتخلّص منها صراحةً يعني، هي فيها شيء من الإدمان يعني، باحس إن هي فيها شيء فيها شيء من الإدمان آه، اللي هو ال5 دقائق حتى أو ال10 دقائق اللي قبل النوم دولة إنه ح يعني باحس إن أنا هاعرف أخبار العالم بقى وحاجات كتيرة فايتاني، ف لو ما مسكتش التليفون هيفوتنا حاجات كتير.
طَب يعني هل في مثلًا أوقات آه، اتفضّل. اهم. بالضبط، بالضبط. اهم، اهم.